Да, да, абсолютно верно. Да, с тоже. Как как как, которая волна, да, ну, и с поп по какой классификации считать, но часто
Какой-то какой-то штормливый 20, 21, как оказалось, век тоже. В плане волн.
да, да, не перестают мгм, удивлять, да. И как раз, ну, вот мне кажется, самая главная причина как раз то, что она, а, в некоторой степени вынужденная, да, м, а поэтому немножко не так, да, как это бывает, когда люди годами планируют, такие, подстраиваются, учат язык.
Мгм, мгм. Поти эх, щас как начну всё сначала на новом месте. Приезжают подготовленные, как первоклашки, наглаженные, как первоклашки в 1 класс, радостные
Да. Да. Ага. Вот-вот, да. Абсолютно точно, да., Да. Я прям представила, как, кстати, правда, да, знаю тут я таких людей. Они прям вот, э, так готовятся, да, что приезжают, э, да, да. А, ну, всё. Конечно, кстати, это тоже не может не сработать, потому что кое-что люди не учитывают никогда. А дело даже не в твоих талантах.
с цветами. Ага, ага. Ну, тяжело, наверное, так-то всё учесть, когда тебе, во взрослом уже возрасте, усто с устоявшимися привычками, с устоявшимся бытом, приходится менять всё вот на 0.
Конечно. Мгм. Абсолютно верно. То есть не ты мы не учитываем, а самое большое, самое главное, что есть в нас,- это наши эмоции.
Это. Ага.
Ага. То есть мы-то думаем, что мы щас будем как бы действовать относительно наших, не знаю, навыков, способностей, да, нашей общительности, да, какие-то такие-то.
Ага ага, так, пойдем покорять Эверест.
Да да, что, как бы, вот, мы, вот, как будто мы переместились из точки А в точку Б, и мы, вот, такие же. А мы не такие. Мы в непривычной атмосфере, да, обстановке, у нас нет вокруг близких людей. Да, и начинают эмоции перекрывать. И вот так же было, в принципе, со мной.
Мгм. Конечно, конечно. И опоры на язык опять же нет, на насколько мы выразительны можем быть на своем языке с теми, кто понимает, настолько же мы можем быть бледны и невыразительны на чужом языке. Плюс, даже чувство <exhales> юмора разное, потому что абсолютно разный бэкграунд. Даже если хорошо говорить на языке, то вот, э, выразить себя бывает сложно.
<chuckles> Да. Да, м. Мгм. Абсолютно точно. Да. Мгм.